Eee, kalau soal masalah, gini, beberapa mungkin, suka mengejar, viral ya, viralitas gitu kan ya, sehingga mengandalkan, eee, gimik. Menurut kamu, gimana?
Mhm. Heeh, mhm. Bener. Kalau mengandalkan gimik ini sebenarnya kan salah satu dari, eee, kayak bumbu-bumbu gitu dalam, eee, dunia entertainment atau influencer mungkin se selagi tipis-tipis ya.
Iya. Mhm mhm.
Bukan sesuatu yang fatal atau berat mungkin, bahasannya, aku aku rasa sih, nggak masalah ya. Tapi beda lagi sih kalau memang, eee, gimik-gimik, ya bukan bisa dibilang bukan gimik lagi sih mungkin kayak, eee, bohong lah gitu istilahnya kan, atau menggiring opini yang, enggak enggak gitu kan. Nah ini tuh sebenarnya yang fatal gitu.
Mhm mhm. Mhm. Eee menurut kamu nih dari apa yang kamu tahu mungkin ya, eee, ada nggak sih di Indonesia yang mungkin lumayan parah gitu kena cancel cul culture-nya? Dari yang yang Indonesia aja dulu.
Mhm. Mhm. Eee, kalau nggak salah, pernah tahu nggak bob Bowo Alpenliebe gitu yang dulu viral di TikTok diawal-awal? Bowo iya waktu TikTok baru aw bener banget waktu TikTok baru-baru pertama kali viral di Indonesia itu kan. Nah, ingat kan dia tuh dulu, awal-awalnya itu, kayak suka bikin video yang dianggap alay gitu kan, kayak parah lah gitu kayak, ya gitu alay gitu istilahnya kan kalau bahasa gaulnya. Nah, terus juga yang lebih parahnya lagi dia tuh, bikin meet and greet dan memungut biaya, gitu. Jadi kayak, "Siapa sih nih orang?" Gitu kan kayak, kayak terkenal banget gitu padahal padahal kan cuman kayak, viral cuman karena bikin video-video yang, eee, alay gitu kan dan, d dia sampai bisa gitu loh bikin, meet and greet yang, ya memungut biaya gitu. Jadi orang kan jadi kesel gitu sama dia akhirnya sampai di cancel kan.
Oh, yang zaman dulu ya, yang zaman dulu yang yang TikTok ya? Oke oke, iya, kenapa tuh dia? Heeh heeh heeh. Oke. Iya pada zamannya betul, heeh. Mhm mhm mhm. Mhm mhm.